Quelle est la chose la plus romantique que tu aies faite ou reçue?
Wahou. Heu, mmh
J'ai l'impression d'être, heu, tu sais dans un jeu
<laughs> J'avoue, ouais <chuckles> ta ra ta ta ta <chuckles> ta ra ta ta <laughs>
tu sais? tu vois ce que je veux dire? Top chrono. <laughs> C'est ça. <chuckles> Mais pourtant, c'est je veux vraiment savoir qu'est-ce que tu as fait ou qu'est-ce que tu as reçu?
OK, ben au fait je sais pas si j'ai fait, heu, enfin si ça non, t si si, mais mais on va dire que ce qui me vient à l'esprit, c'est plutôt, ce ça peut arriver, ça peut, ça peut, ça peut, même si, heu, ce qui me, le 1er exemple qui me vient en tête, c'est que
Ah tu es pas romantique? Ah, tu es romantique alors. <chuckles>
hem, il y avait un mec que j'aimais bien, enfin qui m'aimait bien aussi visiblement et heu, on parlait de musique
OK. <chuckles> Ouais.
et heu, il m'a demandé si j'avais des musiques que j'aimais bien, heu, je lui ai dis: «Ouais». Enfin en fait hé je te connaissais pas encore, en fait <laughs>
Tu as parlé de mon groupe? Non je déconne, je rigole je Ah d'accord, d'accord, d'accord. <chuckles>
et heu <chuckles> et je me souviens que que je lui disais, bah en en ce moment, j'écoute pas mal Radiohead et heu il m'a dit heu enfin ouais et en fait, il l'avait mémorisé et un jour, il a joué une de mes chansons préférées. Enfin il m'a il a joué la chanson, ma chanson préférée de ce groupe.
D'accord. D'accord. C'était quoi, c'était Creep?
Non, c'était High and High and Dry.
<chuckles> Ah, sympa. Moi je moi j'aime bien le son de de la grosse caisse dans dans Radiohead.
J'adore celle-ci. E <chuckles>
<chuckles> Vraiment, mais c'est vrai, pourquoi tu rigoles? C'est vrai. <chuckles>
Bah, bah déjà, heu, OK, <laughs> mais heu, c'est attends, c'est vrai qu'on l'entend beaucoup. <laughs>
<laughs> <laughs> <laughs> Ah bah. <laughs>
C'est vrai, OK, OK, en plus, hem, dans cette musique
Ouais.